Uhum.
E e eu acho que foi meio que uma combinação, assim. E eu, também, sempre fui muito curioso, assim. Então, a olha que eu fazia, assim É. Olha o que eu fazia. Eu era, tipo, 16 anos, assistia, tipo, uns vídeos da UNIVESP, que era sobre clássicos da literatura, e onde eles convidavam professores das universidades, assim, pra falar sobre os livros. Eu ficava assistindo esses vídeos, assim, vários assim assim.
Importante, né. Sim. Olha. Que interessante. Com 16 anos é uma idade que os jovens querem estar na rua, né, descobrindo o mundo, eh, na rua, e você estava descobrindo o mundo nos livros. Que bom! Isso fez uma grande diferença na tua vida, né?
Uhum. Sim. É. Sim. É. Ah, sim, porque depois eu fui meio que estudar isso, né. Tipo, eu sempre tive eu sempre fui mui curioso ,assim. Uhum. Sim.
Uhum. Foi a escolha profissional. Foi a escolha profissional. Você se dedica a a letras? Então, hoje? Ah.
Ah agora não, não. Eu fiz a minha formação, mas eu não cheguei a trabalhar com com essa área, assim, né.
Uhum. Mas tem. Essa área abre muitas portas, né.
Ah, depende. Ah não, sim. Sim, sim. É eu eu sou artista, né, eu sou ator mas, isso
Pra arte. Pra arte, né, abre Ó, olha, eu gostei. <laughs> Hum.
Sim. Isso mas eh, é isso aí. Isso me ajudou muito nessa questão, assim, de entender um texto, de pensar em personagem, em criação, e isso me ajudou bastante assim. Mas, tipo, eu não não cheguei a trabalhar com professor, editor, revisor, e, também, não sou escritor. <laughs>
E tu Ai é a base. É a tua base. Voc Hum. Tá, você comentou. É você é isso tudo pode agora, né, você não é, mas lá no futuro, você nunca sabe o que pode ser. Eh, você comentou que você é ator, então essa base, né, de com da literatura, te ajudou muito, né. Porque um ator é saber interpretar, ler um texto é o não é fácil não é, eu acho que pode ser f uma uma profissão bem difícil. Comenta um pouco, da tua maior dificuldade.
Sim. Uhum. Sim. É porque, assim, o ator ele precisa do texto, né. E assim, eu meio que a faculdade de Letras te torna meio que um talvez, né, um dos ramos assim, é meio como se fos se você fosse um leitor profissional, vamos dizer assim, né. E como você já tem meio que um texto, assim, como base pra criação de um personagem, ou de uma cena, etecetera. Exato, facilita. E você consegue ter, às vezes, assim, uma leitura mais profunda do que aquilo tá falando, né.
Uhum. Hum. Sim. Sim, isso mesmo. Hum. Te aju te facilitou. Te facilitou. Hum. Compreensão. Porque tem muita gente que lê muito, mas logo você pergunta: "Sobre o que você leu?" e não sabem dizer, isso é, não tem a compreensão, não é.
Uhum. Sim.